Oh, pernah pernah. Itu sering terjadi dalam hubungan kami.
Oh pernah. <laughs> Lucu lagi. Iya iya.
Jadi, eee, kalau misalnya nih pernah kayak, eee, pernah ini kocak banget sih sebenernya. Jadi kan kita lagi ke luar parkir nih mau keluar parkir kan, terus tiketnya ini tuh di suamiku gitu kan, terus kayak, eee, aku tuh udah marah-marah kan sama suamiku tuh, "Mana ini tiket parkirnya kan kamu yang tadi simpan?" "Enggak. Aku tuh enggak simpen sayang." Dia langsung, "Enggak. Kamu yang simpan kok!" Gitu kan. Terus kayak akhirnya suamiku tuh, "Iya loh ini aku yang simpen." "Tuh kan!" Wah, itu aku udah meledak-ledak kan, "Terus mana uangnya?" Terus aku bilang, "Iya enggak tau, kan aku gak pegang uang." "Iya terus ke siapa uangnya?" "Kan semua uang kita di kamu, Yang." Dan itu di tempat parkir yang mau ke luar pintu parkirnya itu yang udah di abang-abangnya itu kan.
Iya. Iya. Apa tuh? Iya. Mmm. <giggles> Mhm. <laughs> Iya iya. Iya di depan abang parkirnya ya. <chuckles>
Itu aku udah mul "Iya udah ini!" kubilang. Sambil marah-marah karena kan malu ya, jadi kayak masih aku marah-marahin aja tuh, "Iya udah ini nih. Ya udah kita pulang!" Terus di jalan tuh kayak, "Ayang aku minta maaf ya." Aku bilang gitu.
He Iya. Heeh. <laughs>